ใช่ คือ มันเอาจริง ๆ อะ มันก็มีแหละ ทุกคู่แหละ มันก็มีแบบช่วงดีกับช่วงไม่ดี อะไรอย่างเงี้ย น้องมันก็ต้องมี มี ช่วง ดี ถ้าเกิดว่า อะ เราไม่ได้ ถ้าเกิดเขาไม่มีความดีเลย แล้วเราจะไปอยู่กับเขาทำไม? มันก็ต้องมีความดีบ้าง เป็นบางช่วง แล้วก็ความไม่ดี มันก็อาจจะมี แต่ถ้าเกิดว่าไอ้ความไม่ดีเนี่ย มันมองข้ามไม่ได้ มันรับไม่ได้ อันเนี้ยไม่มีดีกว่า อืม ใช่ไหมคะ? อือ แล้วคุณว่าไง? <chuckles> ไม่ ไม่เยอะมาก แต่ว่ามีบ้าง แล้วก็มีเห็นเพื่อน มีเห็นอะไรบ้าง อะไรอย่างเงี้ย อืม เพราะเมื่อก่อนก็เคยมีแบบ เพื่อนแบบเคยเห็น แบบตอนสมัยวัยรุ่นเนาะ <chuckles> ตอนแบบเด็ก ๆ อะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีเพื่อนแบบว่า รู้สึกว่า รุ่น รุ่น รุ่นเยอะมานิดหนึ่ง <chuckles> คือมีเพื่อนแบบเขาจะ เหมือนเขาจะอินกับความรักมาก เออ แล้วพอเหมือนเขาผิดหวัง เงี้ย
อือ ๆ อือ ๆ ๆ อืม อืม อุ๊ย แสดงว่า ผ่านมาเยอะนะตรงเนี้ย ที่ฟังอะ อืม อืม ๆ ๆ ตอนนี้ ก็ยังไม่รีบเสร็จ อือฮึ อือ ๆ ๆ ๆ อือฮึ
เขาแบบ ค สติหลุดไปเลยอะ อืม เคย เคยเจอ
เร็ว อืม
เออ ขาดสติ อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบทำอะไรที่ไม่น่าทำ แล้วเราเป็นเพื่อนน่ะ คือตอนนั้นน่ะเหมือนกับเขา สติเขาไม่อยู่กับตัว เราไปพูดอะไรมันก็ไม่ได้ เขาก็ไม่ฟังอยู่ดี อืม อย่างเงี้ยค่ะ เออ ก็เคยเห็นมาเหมือนกัน กับตัวเองเอาจริง ๆ อะ ไม่ได้ คือส่วนตัวอะเป็นคนที่ รู้สึกว่า ตัวเองอะปล่อยวางง่าย ก็เลยโอเค มีบ้างนะ ที่แบบว่า เออ อกหัก หรืออะไรอย่างนี้ก็มี แบบว่าความรักไม่สมหวังก็มี แต่ว่าปล่อยผ่านค่อนข้างเร็ว อืม
อา อืม อือ ๆ อือ ๆ อืม ๆ move on เนาะ แล้ว move เป็นวงกลมหรือเปล่าเนี่ย?
ก็ ใช่ คิดว่า ไม่วนนะ <chuckles> ไม่วน เราจะไม่วนกลับมา <chuckles>
อ้าว Idol เออ คือ
เออ <giggles> คุณมีไหม? คุณมีประสบการณ์อย่างงี้บ้างเปล่า ดีก็ได้?
ไม่มี เอาจริง คือ ไม่ ไม่โกหก แต่ว่า มี มีแต่แบบว่าแอบชอบชาวบ้านเขา
อือฮึ อืม